Olha, eu queria muito a tua ajuda, pois tenho enfrentado algumas dificuldade, alguns conflitos familiares, porque infelizmente, eh, a minha família ge gera alguma expectativa de uma tradição que, eh, ocorre há gerações, e eu, por incrível que pareça, não quero seguir, e isso tem gerado muito conflito, muita desavença com meus pais. Olha, eu queria muito desabafar, e se possível contar com a tua ajuda.
Claro, nossa, sinto muito, isso deve ser muito difícil porque, eh, é tão difícil, né, quebrar padrões de de tradição, principalmente, eh, e se esses padrões estão custando a sua autenticidade, né. Mas me conta se quais tradições familiares são mais importantes pra você?
Exato. Então, a questão é na carreira e profissão, né. Eu venho de uma família que desde o meu avô eh, ele era advogado, então, eh, praticamente no direito criminalista e aí meu pai e meu tio, também influenciados pelo meu avô, por essa expectativa, até pelo convívio, eh, também se inclinaram, se formaram e trabalharam e atuaram nessa área. E, consequentemente, meus primos, filhos do meu tio, e eu que sou filho único, tenho esse peso também de carregar esta essa tradição profissional e, olha, tentei, entrei na faculdade, mas não é a minha praia, essa essa é a verdade. E eu estou com medo assim de eu já tenho demonstrado pro meu pai que eu não quero continuar na faculdade e ele cobra: "Não, você tem que seguir a carreira dos seus avós, do seu pai também". Então, eu eu quero largar a faculdade, quero experimentar coisas novas, mas eu tenho muito medo de de de de frustrar as expectativas que eles tiveram em mim, de acordo com as tradições, mas eu queria ser autêntico, eu gosto de outras coisas, eu queria ter outras coisas ao meu alcance, sabe, essa essa é a minha questão.
É. Claro, eu entendo perfeitamente, eh, a sua angústia porque, eh, é uma é uma é uma é uma decisão muito difícil, né, entre ser, eh, verdadeiro com você mesmo, ou agradar e e pessoas que são tão importantes pra você, né. Mas é importante eu acho que é muito corajoso da sua parte, eh, estar pensando sobre isso e tentar e estar tentando buscar saídas pra você conseguir respeitar, né, porque no fin respeitar a si mesmo, porque no final do dia, é a sua vida, são os eh eh, vai ser só pra você, né. Eu entendo que existem tradições, como fazer o direito, que seja tão enraizada e forte na sua família, mas mas você é o seu você é você, sabe? Você não é seu pai, você não é seu tio, você não é seu avô, e é importante que você consiga comunicar os seus valores e seus limites com calma e com respeito.
Exato. É, exato. Exato. Uhum. Exato, exato. Hum, exato. Claro, claro, claro. Você fo você foi foi bem bem incisiva, foi no ponto certo, sabe. Eu queria ser eu mesmo, eu queria, hã hã, ser inclinado pra fazer as coisas que eu gosto. E o direito, e principalmente a área criminalista, não é o que eu gosto, sabe, essa é a
Sabe E o que que você gostaria de fazer, ao invés disso?
Então, eu gosto muito de comunicação, televisão, adoro conversar, contar histórias, e eu queria poder experimentar essa área de comunicação, publicidade, marketing, jornalismo, algo que que expressa a minha criatividade e o meu gosto por por histórias.
Hum. Claro. É tão importante você escolher uma profissão que se alinhe com quem você é, que, eh, se alinhe com suas paixões, porque a verdade é que isso vai ser uma coisa que você vai fazer quase todos os dias, pro resto da sua vida. Então, você não pode viver a sua vida pensando somente em seguir as tradições familiares, por mais importantes que elas sejam pra sua família, sabe, porque você não está querendo fazer nada que seja ra errado, ou, sabe, ser simplesmente uma pessoa que mundana, que não faz nada, muito pelo contrário, você quer seguir os seus sonhos, e eu acho lindo que você queira seguir os seus sonhos, sabe. Acho que mas acho que é importante você tentar sua mãe é presente na vida de vocês?
Sim. Uhum. Exato. Exato. Sim, sim, tanto a minha mãe quanto o meu pai, sim.
E seria legal, então, talvez você conversar com a sua mãe e explicar, né, a sua situação e falar: "Olha, é é isso que eu tô passando, eu tô muito infeliz no direito, eu tentei, eu me esforço, sabe, o meu pai é importante pra mim que meu pai me admire e fique feliz comigo, meu avô, meu tio, mas realmente não não faz sentido mais pra mim", sabe.
Uhum. Sim. Sim, sim. Exato, exato, você tem você tem razão, sabe, eu eu realmente preciso trazer alguém pra perto, alguém que possa, ah, tá comigo nisso, e a minha mãe é fundamental. Você foi foi muito certeira, porque é alguém que quer a minha felicidade, alguém que se importa se eu estou bem na faculdade ou na minha carreira, e como você bem disse
Claro. E vai ser bem, ela vai poder ser uma pessoa que vai poder te guiar, em como comunicar isso com o seu pai, e inclusive até intermediar, se você pedir, sabe, como realmente, eh, se vocês sentarem juntos os 3 pra conversarem, porque eu tenho certeza que o seu pai também te ama e quer o seu bem da mesma forma que a sua mãe, mas talvez ele esteja, eh, um pouco cego nessa tradição familiar, né, que você talvez precise abrir os olhos dele, com calma e com respeito, mas eu acho que seria muito legal você comunicar com ele sobre essa sua decisão. Né.
Sim. Claro, claro. Sim. Exato, exato. Claro, claro, sim, sim, sim. Tem, faz todo o sentido isso. Eh, eu eu quero eu quero conversar, eu quero expressar aquilo que eu tô guardando, sabe, eu tô tô me corroendo por dentro, porque eu não quero gerar frustração de expectativas, mas também não quero frustrar a mim mesmo, porque é é uma decisão pra a vida toda. Imagina, eu anos e anos, décadas assim como meu o pai, como meu o avô, trabalhar num escritório da advocacia, trabalhar com criminalista, direito, com algo que não me satisfaz, que não me traz prazer, não me traz alegria, então eu eu eu tô entre esses dois lados da moeda, em
Claro. Claro. Mas eu acho que seria legal, inclusive, você falar exatamente isso para o seu pai, que você ama ele e você quer muito, sabe, seguir os passos dele, que você respeita muito as tradi a tradição familiar, mas que isso tá te corroendo por dentro, eu acho que assim, fa se você fala pra ele, exatamente o que você falou pra mim, eu tenho certeza que vai ser melhor recebido, sabe. Mas seria legal você conversar com a sua mãe antes, como talvez uma um apoio mesmo, né, pra te dar, pra te guiar, ela vai saber melhor do que ninguém, como você deve comunicar isso com o seu pai, né.
Hum, sim. Sim, sim. Uhum. Claro, claro. Sim, sim, sim. Faz todo o sentido isso. Realmente você falou a questão da comunicação, de poder expressar pra eles, né, eh, e assim, eu também entendo isso que você disse, como o meus pais, eles querem o melhor pra mim, né, e se eu digo pra eles que essa decisão de seguir a tradição da família não é o melhor pra mim, porque eu não gosto, eu não me sinto prazer, acredito que eles vão ser mais compreensivos e e posso até conquistar a a a aprovação deles pra poder mudar de carreira e mudar de profissão.
Claro, porque deve ser muito difícil, sabe, ainda mais que você aca você tá na faculdade ainda, não é que você já tá, é é atuando, praticando há anos, não é, sabe, você ainda tá em tempo, você ainda tem é é tudo tão recente, né, que agora é o melhor momento de fazer essa mudança realmente. E acho muito, muito corajoso, aplaudo você ter essa coragem, porque é muito difícil você, eh, iniciar um curso, né, ter gastado dinheiro e tempo com isso e chegar à conclusão e falar: "Gente eu quero é ser feliz, isso aqui não me traz felicidade". Então, sabe, seja bondoso com você mesmo, porque requer requer muita coragem em fazer o que você quer fazer, sabe. Não esqueça de de, assim, não se sinta mal, sabe, porque é a sua vida, é importante que você seja feliz, é importante que você esteja, eh, se sinta, eh, satisfeito com a sua carreira, né.
Extato. Uhum. Muito, muito. Sim, sim. Uhum. Claro. Sim, sim, sim, claro, claro. Hum, tá, que bom. Sim, sim. Ah, legal. Fico muito aliviado em ouvir isso de você, porque realmente era algo que estava me martirizando, se eu estava, eh, eu estava me culpando por justamente frustrar a expectativa e quebrar a tradição, mas ouvindo você falar agora já me sinto até melhor, porque realmente é isso, é é uma decisão pra mim, é uma decisão para o resto da minha vida, um dia, ah, o meu avô vai partir, meus pais também vão partir, eu vou continuar e eu quero continuar um legado ou uma profissão daquilo que me satisfaz, dá prazer.
Cara, e você tentou, né, você deu o seu melhor, você foi, fez o curso, iniciou, você tentou, entendeu? Você você deu o seu esforço, não é que você já de cara falou: "Não é isso que eu quero e tchau", você tentou, mas não deu certo, não era bem isso e tá tudo certo, né. Eh eh eu acho que di vai ser di eh, difícil mesmo, eh, vai ser comunicar isso para o seu pai, mas ele te ama, eu sei que ele te ama, ele te quer bem, eh, e vai ser legal vocês terem essa conversa. Porque talvez até seja uma coisa que nem seja tão difícil, sabe, ás vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça do medo de como que vai ser a reação, e se ele ficar nervoso e se ele fica triste, mas pode ser que seja fácil também, pode ser que ele aceite, pode ser que ele, sabe, seja tranquilo, pode ser que ele realmente receba bem, né.
Claro, claro. Exato. Uhum. Claro. Sim, sim. Exato, exato. Claro, claro. Sim, sim. É, faz todo o sentido, eu já me sinto muito aliviado em ouvir os teus conselhos, eu te agradeço muito pelo teu tempo, por me ouvir, né, o meu desabafo aqui, e agradeço por tuas dicas, eu vou colocar em prática sim, vou procurar a minha mãe, vou falar também depois com o meu pai juntos e expressar aquilo que está dentro de mim, né, que é algo que eu quero decidir, como você bem disse, para o resto da minha vida e se eles me amam, querem o meu bem, eles vão me apoiar. Eu acredito muito, muito nisso, e mais uma vez, muito obrigado, tá, pelo teu tempo, por me ouvir e por seus conselhos.
Ah, imagina, o prazer foi meu, eh, segue firme, sabe, é importante você seguir suas paixões, porque a vida é sua, e você no final do dia é a única pessoa que vai vivê-la. Então, sabe, seja autêntico com você mesmo, e seja real com você mesmo, eh, por mais que se mesmo se ele se decepcionar, eu acho que você deve seguir adiante e seguir o que você quer fazer, porque é importante pra, sabe, você ser autêntico com você mesmo, eu espero poder ter te ajudado, boa sorte, tudo de bom e depois me conta como é que foi a conversa.
Sim. Claro, claro. Sim. Claro. Sim, sim. Sim, tá bom. Muito obrigado, até um próxima.
Até uma próxima, tchau tchau.